実は、本日聞いていただきたいお話がありまして。で、私自身長期の目標を立てても、そのモチベーションが続かないなって思ってるんですね。
はい。 あ、なかなか難しいところですよね。ね。
そうなんですよ。で、実際仕事、べんこう勉強、趣味っていうとこで長期に目標を立ててるんですね。
はい。 どんな感じで、目標を立てられてるんですか？
仕事に関しては、こう新しい仕事を増やしていって、こう何て言うんですか、収入を上げるっていうところを目標にしてて、で、なかなかこう、新しい仕事が始まっても、何て言うんですか、在宅が多いので。
ええ。 はい。 うん。ええ。 あ、はい。
はい、なんかこう集中力が続かなかったり、その目標にむ向かっているのか、ちょっとわからないなっていう状況で、なんか大丈夫かなっていう不安になってしまうっていうとこがあるんですよ。
ええ。 あ、そうなんですね。例えば、お仕事在宅っておっしゃってますけれども、あの、お一人でされてるんでしょうか？それとも他に一緒にされている方がいらっしゃいますか？
はい。 そうですね、私がこう在宅でメインにやっている仕事が何個かあって、その一つがオンラインで英語の講師っていうのをやってるんですよ。
あ、はい。
で、それで相手がいて、ま、25分の授業をずっと繰り返しやっていくんですけど、ま、その中で、その何て言うんですか、教える場所を増やしていって、仕事量のことをを増やしていってるんですね。ただ、それをそれで、なんてお金以外の目標っていうのがなかなか定まりづらくて、なんかモチベーションが続かないんですよ。
ええ。 あ、なるほど。 ああ。 あ、なるほど。なんかこう、あの、教えることは、ま、お好きだけども、やっぱりメインの目的が、あの、お金になってしまって、ま、教えることでこう、喜びを感じてはいらっしゃるということは、ありますか？
はい。 はい。 そうですね、最初の方は新しい人と知り合う、人と喋ることって素晴らしいなと思って、こう新しい人の出会いっていうのがモチベーションになってたんですけど、それがこうだんだん繰り返されることによって、日常になってきて、なんか、それを感じづらくなってきたっていうのはあるんですね。
あ、はい。 ええ。 あ、なるほど。例えばそれは毎回毎回変わるんですか？それとも、あの、同じ方が何度かリピートしてくださるようになってるんですか？
それはそうですね、同じ方がリピートしてくれるのがだいたい50%で新しい方が50%というような割合ですね。
ねん。 あ、なるほど。では、その方たちの、例えば、リピートされている方たちの、こう、状況具合だ状況っていうか、あの、上達具合だったりとか、あとやっぱり、向こうとのコミュニケーションで、ちょっと、まあ、なあなあにはなってくるかもしれませんが、あ、こういう風に工夫しようとかっていう、そういう、何てゆんでしょう、あの、お互いの上昇志向的なところでの、こう、モチベーションは、なかなか得られないんでしょうか？
はい。 はい。 はい。 そうですね、私はこう、ん、何てゆんですか、もうん日々のスタンスとしては、私の授業に来てくれた人にはこの25分が1回の授業なんですけど、そこで一つは何か持って帰ってもらう、学んでもらうっていうのことことを意識しているんですよ。
はい。 うーん。 あ、なるほど。
はい、だから何かしらこう学びを一つ提供できればいいかなって思ってて、ま、それだけじゃなんか長期的な目標、モチベーションって続かないなって今考え感じてますね。
ええ。 あ、なるほど。で、そこでね、先ほども、あの、その場所を、増やしていくっておっしゃっていたんですが、ま、その、教えるプラットフォームをこう増やしていっても、まあ、基本的にはやることは同じ感じになっていくんでしょうか？
うん。 はい。 そうですね、やることは同じ感じなんですけど、プラットフォームが増えることによって授業の回数っていうのが1日多くなってくるんですね。
うん。 はい。 うーん。
ただ、まだ試してないプラットフォームもあるので、どんな、こう、種類の、こう、日本人のお客さんが来ら来られるのかっていうの、またちょっとわからないところで、不安要素の一つなのかなと思うんですよ。それ、そこで、こう、これから長期的な目標ってなると、なんだろう、お金なのか、新しい資格を取るのか、また英語を使ったしご仕事を増やしていくのかって、ま、何個かあるんですけど、なかなか定まらなくて不安になって続かないモチベーションがっていうような状況なんですね。
はい。 ええ。 はい。 ええ。 はい。 ええ。 うーん。 あ、なるほど。じゃあ、今、お仕事は、その、教えることがメインのお仕事でん。
はい。 そうですね。教えることがもう大体60%ぐらいですね。日常業務の。で、他に何か仕事をしてて、個人事業主で。はい、で、それを対応している感じですね。
あ、はい ええ。 あ、なるほど。じゃ、教えることに関しては、お好きでなんですよね。うーん。
そうですね。ま、教えること、もしくは何か私の知見をシェアできること、で、人と話すことはすごく好きなんで、ま私に合ってるなと思うんですよ。
はい。 あ、なるほど。うすその教えることが英語を教えること、のみならず、まあ、もし他で何何かこうご自分の持ってるものを教えられたら、そういうことも展開していきたいなとはちょっと思ったりしますか？
はい。 そうですね。可能であれば私の知見というのを、すうん、あの、そうですね。あの、広めてきたらと思うんですけど、やっぱり英語を喋るっていうところも好きなので。はい、でも英語かけるような自分の知見というところ、例え、ま、今英語教師しかしかないので、それを例えばまた、通訳であったりとかって広げていけたらなと思うんですけど、まだ、なんどういう業界に自分がフィットするのかっていうのは分からなくて、なかなか長期目標のモチベーションっていうところがつ-つうん、続かないのはやっぱゴール設定がきちんとできてないからかなとも思うんですよ。
あに。 はい。 あ、うーん。 ええ。 はい。 あ、そうかもしれないですね。やはりね、なんか長期目標というものがこう、あると、そこに向かう道筋がなんとなくね、見えてきますが、やっぱりそこがね、定かじゃなかったらモチベーションが続かないということは確かにおっしゃる通りかと思うんですが、ま、ね、先ほど、あの、お仕事とかもそうですし、あとね、勉強とか、あの、趣味などとっておっしゃっていましたが、やはり、なんかそういうところでも、例えば、あの、勉強とか趣味で、やはり、こう、モチベーションが続かないような、何か今、ものを抱えてらっしゃいますか？
うん。 はい。 はい。 はい。 うん、うん。 はい、特に勉強なんですけど、最近は AI の勉強にすごく時間を使ってたんですね。はい、AI と健康をちょっともしも健康な状態になれるような知識を得たいっていうのが2つあって。ただ、AI って言ってもすごく毎日いろんなものが更新されていて、ほんとにこう一日一日アップデートしてしていかないといけないんですよ。
ええ。 あ、はい。 ええ。 うん。 はい、そうですね。うん。
これはどういう方向に向かっているのかな、長期的に見たら使い方を学ぶこと以外に、使い方を学んだらまた、アップデートされてその使い方が古くなってしまうっていう状況なんですよ。だ根本的に何を長期目標にしたらいいのかな、この勉強とっておいうのに、こうなんてゆんすか、疑問が湧いてしまって、ただその、なんか今話しててふと気づいたんですけど、その勉強の先の目標をきちんと設定できてないからモチベーションが続かないのかなって思いました。
はい。 うん。ええええ。 あ、うん。 なるほど。 え。 はい。 あ、そうですね。例えばほんとにおっしゃる通り、AI も日進月歩でね、なんかついっろんなアプリとかいろんな AI が毎日出ますし、ほんとにね、なんかこれも勉強したら、もうあっちが出てるっていう形ですけれども、その AI を勉強なさるっていうのは、AI の、ま、どういうことを具体的に勉強なさるんですか？
うーん。 はい。 はい。 あ、そうですね、AI であったらん自動生成できる音楽であったりビデオであったりとか、あとはその最近の AI を使ったソフト、あの、なんていうかビデオ編集の方法。でさらにこう何て言うんですかね、ウェブサイトの作り方であったり、自分の教育プラットフォームを作るとか、そういったものが AI を使ってすごく簡単にできるっていうことを知って、でなんかそういうのをまとめてるところにこう登録して、こう月会費を払って受け受けてたんです。
はい。 うーん。 はい。 ええ。 はい。 あ、なるほど。じゃ、今ね、ほんとにおっしゃった中で、ね、こう、AI あの、ご自分のプラットフォームを作るとか、ね、動画編集とかっていろいろおっしゃっていましたけれども、ま、その中で、やっぱりご自分が一番されたいことは何ですか？
はい。 そうですね。やっぱり自分のこうプラットフォームみたいなのを作って、どっかに所属するんじゃなくて、お客さんとダイレクトに取引できるような状況っていうのを作れるのが、一番だと思ってるんですよ。
はい。 ええ。 はい。 ええ。 あ、なるほど。うーん。
はい。それは英語なのかもしれないし、いや他のことなのしれないしっていうので、ちょっとまだ分からなくて、不安になってて、長期目標が立てれてないっていうのを感じたんですね。
はい。 あ、はい。うーん、でもそうですよね。なんかあの、新しいこと、何かこう、未知のことを始めるのって、ね、なんか、やってみたい気持ちとワクワクはあれど、ちょっと勇気が要るのが、一歩後ろに引いてしまうところがあるんでしょうかね。うーん。
はい。 はい。 そうですね。ま、その中でやっぱり自分の商品を作るっていうところと、お客さんと直接取引できるっていうのが、今後こう個人事業主として、この世界で生き抜くすべなのかなっていうのは、もつ漠然と感じてるんです。
はい。 ええ。 うーん。
なかで、なかなか、行動とモチベーションが紐付かないから、学習で終わってるのかなって思ってしまって。
あ、なるほど。例えば、その学習をしているところに所属されてるとおっしゃってましたが、月会費払って。そういうところで、じゃあ、それをどういう風に活用していきましょうとか、こういう風にあなたの、この何かを作って展開していったらいいんですよ、みたいな、あの、道筋は教えてくれるのは含まれてないんですか？
はい。 はい。はい。 そうですね、道筋っていうのはまず個人的なことなので、こう教えてなくて、ただそこのサイトの目標としてはデジタルノマドっていうんですか？どこでも海外で生きてる生き生け生きるためには、この技術は必ず必要だよっていうところで、こう提供しているんですよ。
ええ。 うーん。 はい。 ええ。 はい。いや、もう理想的ですね、デジタルノマド。<laughs> ね。でも、確かに、あの、個人事業主でいると、ね、先ほどもおっしゃったように、どっかに所属するよりは、やはりね、自分で展開していったほうが、おそらく、こう、色んなことがよりできると思うし、楽しくなってくるとは思うんですけれども。なんか、そこに一歩踏み込めない、何か不安な要素って、ご自分で何だと思われますか？
はい。うん。 はい。 そうですね、一番不安なのは、こう先が読めないっていうところと、あとは日常業務に対応するので精一杯なところがあって、仕事で。あまり勉強に、あの、時間がそこまで費やせないっていうところで、あの、後回しにしてるっていうところが問題だと思います。
ええ。 ああ、はい。 ええ。 あ、優先順位ですね。うーん、一番難しいですね。はい。
はい。優先順位を下げちゃってる。で、そこは優先順位を下げてる理由は、やっぱり目標がきちんと定まってなくて、あの、どっちに行けばいいか分からないから。でも、やらないといけないことは分かるからっていうので。あ、こういう状況になってるのかなと思います。
はい。 ええ。 あ、なんかね、段々段々、もう、あの、おっしゃってることがすごく明確になってるような気がしますが。ええ、でも、あの、ね、今はまだ明確ではないとおっしゃいながら、なんとなく行きたい方向が定まってきて、おそらくそれがこう、具体的になんとなく見えてきた時に、組み立てていけるかなと思うんですけれども。ま、そういうご自分の、なんかこういう、あの、何て言うんでしょう、ご自分でやるっていう、方法とか、スキルとかを、なんかこう、教えてもらえる、学べる、もしくは、あの、こういう風になれたいみたいな、目標の方とか、ほいらっしゃいますか？
はい、ひ。 はい。 はい。 そうですね、目標するというんですか、メンターみたいな感じで、あ、この人を見ていて見てるインフルエンサーの方はいらっしゃるんですよ。ただ、その方たちもデジタルノマドで、あの色んな仕事をしてる方なんで、同じ仕事はできないと思ってるんですよ。
あ、はい。 ええ。 ああ、なるほど。うーん。
はい、なので、自分の知見を商品にして売るっていうところで、何ができるのかなっていうところと、やっぱりビデオとか作ってこう、なんか、表現の方法を学ぶっていうところが、今できるのかなというところですかね。うん。
はい。 ええ。 あ、そうなんですね。やはり、よくね、自分に何ができるのか分からないっていうことが多いっていうのは聞きますけれども。ね、あの、思ってるよりも、自分ができることだけを求めてる人が、おいるっていうのは、よく聞くくんですね。なんか、そこまでいってらっしゃらない方が、絶対に、あなたの、その経験を欲しい方がいらっしゃると。うーん。なので、ま、とりあえず、少し進めてみるのも、ちょっと、もやもやも晴れて、モチベーションがそのうち湧くかもしれませんね。
はい。 なるほど。 はい。 うんうん。 なるほど。うん。 いや、そうですね。なんかお話ししてすごく肩の荷が降りました。なんか、聞いてくれて、ほんとにあの、感謝します。ありがとうございます。
え、こちらこそ、なんかもうお話を聞いてたらね、なんかこれからどういう風に展開していかれるんだろうと思って、こちらもすごくワクワクしてきました。どうか頑張られてください。
いや。<coughs> はい、ありがとうございます。また、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
はい。